Ja, ich hatte mich gefragt, ähm ob du denn schon mal so im Ausland, ähm, 'ne bedeutende Begegnung mit, äh, ja, Einheimischen von dort hattest oder eben ja, da eben Leute getroffen hast von dort. Äh, erzähl doch gerne mal.
Ja, da habe ich tatsächlich echt, äh, 'ne Story, die relativ prägnant oder prägend für mein Leben auch war. Denn ich hatte schon immer so ich weiß nicht, wie das bei mir kam. Ich hatte als Kind schon immer so diese Faszination für Animes und Mangas. Also ich hatte immer schon so diesen klassischen Japan-Traum. Ähm, hatte dann über die Uni die Möglichkeit, 'n Auslandssemester in Japan sogar zu machen, wo ich dann auch war. Und, äh, habe mir gedacht: „Komm, ich mache das lieber so, ich gehe nicht nach Tokio oder nach Kyoto, also ich gehe nicht zu diesen Orten, wo auch viele, äh, Leute aus Europa hingehen, sondern ich gehe nach Matsumoto, was so 'n bisschen mehr im ländlichen Stil ist, und wo ich gedacht habe: ‚Da bin ich der einzige, äh, Deutsche.‘“ Und, ähm, da bin ich halt dann da hingegangen. Und das war für mich so 'n Kulturschock oder halt auch so diese bedeutende Begebung Begegnung mit Einheimischen. Weil ich natürlich da 'n bisschen erst mal auf mich allein gestellt war und, äh, ich war habe schon immer gern Fußball gespielt, ne, und ich komme so aus dem Dorf und dann habe ich mir gedacht: „Okay, so erste Woche an der Uni äh, versuche mal irgendwie so soziale Kontakte 'n bisschen aufzubauen, damit du auch mit den Japanern da so 'n bisschen zusammenhängen kannst abhängen kannst.“ Und dann hatten die keinen Fußball, aber die haben so Futsal also so mit diesem kleineren Ball in der Halle, der so 'n bisschen härter ist. Und da habe ich gedacht: „Komm, da gehe ich mal da gehe ich mal dahin und, ne, und dann, ähm“ Das war, wie gesagt, ganz am Anfang, da kannte mich wahrscheinlich auch noch niemand. Und dann bin ich da so hingegangen und da konnte ich noch gar kein Japanisch oder halt nur sowas wie so: „Hallo, wie geht's?“ Und, äh, bin dann in diese Halle angekommen. Und ich hatte mich vorher weil, die Japaner sind natürlich so super bürokratisch, alles stringent erfasst. Ne, ich hatte mich vorher auch angemeldet, die wussten auch, dass ich komme. Dann bin ich da so in die Halle reingelaufen und ich war dann so auf Englisch nur so: „Hi, wie geht's?“ Und dann haben die mich erstmal nur so angeguckt. Also, ich wusste, die haben mich registriert, die sehen, dass ich da bin. Und dann haben die sich einfach umgedreht und haben mich ignoriert. Und ich war erstmal so: „Okay, alles klar, Jungs.“ Das war 'n bisschen komisch, also richtig dieses social Awkwardness, wie man auf Englisch sagen würde. Wo ich auch nicht wusste, so: „Okay, habe ich die jetzt irgendwie, ähm habe ich die jetzt irgendwie so, äh, beleidigt oder habe ich irgendwas falsch gemacht?“ Und das war wirklich für mich so der, ähm ja der, äh äh danach habe ich das halt erst erfahren. Also, das war für mich so prägend, weil ich in dem Moment gedacht habe: „Okay, irgendwas muss jetzt maximal falsch gelaufen sein. Also ich muss irgendwie komplett was versemmelt haben.“ Und, ähm, im Nachhinein habe ich halt erst erfahren, dass das grade weil die nicht so gut Englisch können, weil die auch 'n bisschen mehr auf dem Land leben, haben die das nicht so gut gelernt, obwohl die auch an die Uni gehen. Und das ist einfach schon so 'ne gewisse Unhöflichkeit, davon auszugehen, dass die Englisch reden direkt mit Englisch anzufangen. Ähm, als halt erstmal so den ersten Versuch mit Japanisch zu machen. Und das habe ich relativ schnell dann durch so 'n Tutor da gelernt. Und das hat mich halt so geprägt, dass ich dann diesen Ansporn hatte: „Okay, ich möchte halt so schnell wie möglich auch gut integriert werden.“ Ähm, weil halt auch än so gesehen, der erste Eindruck erstmal super negativ bei mir auch war.
Okay. Oh. Oh, wow, aber das klingt natürlich nach 'ner, ja ja, auf jeden Fall überfordernden Situation. Äh, kann ich mir vorstellen, dass man da so im ersten Moment einfach, ähm, ja, nicht ganz genau weiß, was man machen soll. Ähm, und bist du mit den Leuten dann danach nochmal ins G ins Gespräch gekommen? Also also mit diesen Jungs, die sich da umgedreht haben? Oder war das mit denen so erstmal durch?
<chuckles> Ja. <chuckles> Also ja, genauso wie du sagst, ich war erstmal durch. Aber beim ersten Mal, als ich dann auch da war, war das so richtig also, ich dachte mir auch so, das grenzt hier schon fast an Mobbing, Jungs. Weil ich habe auch beim ich habe dann an dem ersten Tag nicht mitgespielt. Ich stand dann so an der Halle an der Seite und die haben dann so Teams gewählt und die haben dann auch gespielt. Und ich war auch so: „Kann ich nicht irgendwo mitmachen, ne? Ich spiele auch ganz gut Fußball.“ Aber, ne, tatsächlich also das war, ich habe mit denen, äh ich habe die auch dann auf der an der Uni habe ich die natürlich auch immer gesehen und so, aber man hat sich gar nicht, äh, unterhalten und das war wirklich ganz klassisch. Also ich habe, äh äh ich habe auch in der Uni dann gar keine BWL-Fächer gehabt, sondern ich habe tatsächlich nur an so 'n Sprachkurs teilgenommen und halt aufgrund dieses Erlebnisses hatte ich halt ultra den Ansporn, so schnell wie möglich Japanisch zu lernen, dass ich mir halt auch gesagt habe: „Ich rede kein einziges Wort Englisch mehr hier, außer mit den anderen Ausländern.“ Und wenn ich mit 'nem Japaner rede, rede ich mit dem Englisch äh, Englisch, rede ich mit dem Japanisch. Und, ähm, so ist mein Japanisch relativ schnell damals gut geworden und dann habe ich mir gesagt: „Okay, ich gehe irgendwann in so 3, 4 Monaten, wenn ich halt gut genug wirklich Kon also Konversation führen kann, gehe ich dann da nochmal hin“ und das war wirklich dann Tag und Nacht, ne? Dann bin ich dann da hingegangen, dann habe ich halt auch so diese Höflichkeitsfloskeln, äh, benutzt, die die auf Japanisch sagst du halt sowas wie so: „Hallo, mein Name ist und freut mich, euch kennenzulernen“ und sowas, ne? Mit auch dieser klassischen japanischen Verbeugung. Und danach war man das war auch krass. Danach waren die richtig best Buddies mit mir. Also die haben das super, ähm, wertgeschätzt. Die haben mich dann auch immer auf der äh, auf dem Uni-Gelände am Campus haben die mich begrüßt. In der Kantine hat man auch zusammen, äh, Mittag gegessen und sowas. Aber es war halt wirklich, bis ich mit denen nicht mal so richtig Japanisch geredet habe, war das so, als hätte ich gar nicht existiert.
Ist ja spannend, dass es dann irgendwie doch so ja, dass so 'ne kleine Geste im Endeffekt so viel dann verändert hat. Ähm, ja, das ist also wirklich interessant. Und, ähm, denkst also, hast du noch Kontakt zu den Leuten, oder also, haben sich da so richtige Freundschaften gebildet? Oder war das mehr so 'n bisschen doch oberflächlich am Ende, weil man vielleicht nicht so in die Tiefe gehen konnte. Komm also, von der Kommunikation her?
Mhm. Es vom es ist, glaube ich, der Klassiker. Ist so 'n bisschen schade, ne, jeder zieht so sein eigenes seinen eigenen Lebenskreis. Also, wir haben damals dann auch so Facebook, äh, ausgetauscht, ne. Und, äh, die haben dann auch viele von denen waren tatsächlich, äh, im Medizinstudium. Also, die sind auch alle Ärzte geworden. Und, äh, wahrscheinlich arbeiten die jetzt halt alle irgendwie so, keine Ahnung, 150 Stunden die Woche oder so. Ähm, und die sind halt auch super, äh, beschäftigt und man hat sich halt mit der Zeit auch aus den Augen verloren. Ich muss auch sagen, das ist jetzt bei mir oh, ich muss kurz überschlagen, lass mich lügen, das sind jetzt schon fast 8 Jahre her, wo ich damals mein Auslandssemester gemacht habe. Und man hat's, so ich glaube, es ist immer so l dieser klägliche Versuch. Man versucht noch 'n bisschen länger Kontakt zu halten und es wird immer sporadischer. Ja, und irgendwann ist es dann auch abgebrochen. Aber 'ne Zeit lang hat man's schon so versucht, so sich über Facebook mal so 'ne Nachricht zu schicken, so: „Hey, wie geht's dir und wie läuft das Studium, bist du jetzt endlich fertig,“ und so. Und ich glaube auch inzwischen viele von denen, ähm, a die haben keine Kinder gekriegt, aber die haben bis jetzt sogar schon, äh, zum Teil auch geheiratet. Also, da hat man gesehen, äh, ist schon echt ein einiges an Zeit ins Land gegangen.
Na ja, aber schön, dass man trotzdem noch mal ab und zu mal so gucken kann: „Was macht denn der andere gerade?" auch wenn man vielleicht jetzt nicht so den engsten Kontakt hält. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz einfach zurück. Äh, wie bist du damals auf Japan gekommen? Also, hast du dich da schon irgendwie drauf vorbereitet gehabt? Irgendwie 'n Kurs gemacht. Jetzt auch, weil du meintest innerhalb von 3, 4 Monaten, dass du da so 'n bisschen besser sprechen konntest. Äh, oder was war das so ganz spontan? Äh, das das würde mich interessieren, wie's dazu kam, weil ist ja jetzt nicht so 'n "Standardland" zum, äh, Fernsch also, A Auslands äh, Studium zu machen, denke ich, oder?
<chuckles> Mhm, also, bei mir ganz komisch. Ich kann es nicht sagen, manchmal werde ich dafür 'n bisschen belächelt. Meine Frau findet's zum Glück immer, ähm, a als schöne Story für so meinen Lebensweg, aber ich habe immer sehr mit diesen Charakteren aus Animes, das habe ich immer irgendwie, das hat mich hi so sehr am Herzen berührt. Ich weiß nicht, wie viel Anklagepunkte du hast, ne? Aber so dieses, äh, große Anime One Peace oder Naruto, die es so gab, da hat der der Hauptcharakter immer dieses so: „Ich gegen die Rest der Welt und ich versuche einfach meinen Weg zu gehen!" Und ich fand das als Kind schon immer super inspirierend. Und ich war auch so. Ich will auch mein Leben so leben nach dem Motto: „Ich will anderen helfen!" Ich will diese engen Freundschaften haben, aber, ähm, ich versuche so mein Ding durchzuziehen. Deswegen hatte ich immer so diese äh, dieses ja, Animes waren mir halt sehr, sehr wichtig in meiner Kindheit, in meinem, ähm, ah, erwachsen oder halt so meinem upbring also, Erwachsenwerden. Und <chuckles> wie es dann zu Jap Japan kam, war bei mir 'n bisschen anders, weil ich habe damals an der Uni Mannheim studiert und an der Uni Mannheim musst du ein Auslandssemester machen. Und die sind aber noch so knallhart, dass sie sagen, ähm: „Je nach akademischem äh, nach akademischer Reihenfolge." Also, wirklich der 1. aus meinem Semester durfte als erstes eine Uni wählen und dann der 2. durfte die 2. wählen und immer so weiter, ne? Und das heißt, der erste hat halt sozusagen natürlich die meisten Auswahlmöglichkeiten und ich war damals bei uns eher so 'n bisschen am "Schlusslicht". Also, ich war so von 350 Leuten so der 327. oder so. Und das heißt, ich wusste immer, ich kann nicht so viele verschiedene Unis wählen, aber ich wusste, wenn man Chin Chinesisch oder Japanisch als als, äh, Sprachkurs nimmst, dann musst du in dieses Land gehen. Und so habe ich halt gedacht: „Okay, so kann ich das System 'n bisschen <chuckles> ausspielen, so muss ich nicht mit allen anderen, äh, im Wettbewerb stehen." Weil viele sind halt dann so nach San Diego oder irgendwie nach New York gegangen oder so. Aber ich wusste ja, das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Und dann habe ich gesagt: „Komm, nimm einfach Japanisch, du kommst auf jeden Fall nach Japan, dann musst du nur mit 5 anderen Leuten oder so dich um diese Unis bewerben." Und ich wusste auch, dass die nicht äh, und ich wusste, dass die alle nach in die Hauptstädte wollten, was ich ja nicht wollte. Also, war das für mich so 'n "No-Brainer" wo ich alles so 'n bisschen, ja, kombinieren konnte. So ich konnte dann mal nach Japan gehen. Ich musste an 'ne Uni, weil sonst wäre ich nur so nach Schweden gegangen oder so. Eine der letzten Unis, wo ich gedacht habe: „Ja kann ich auch Urlaub machen, da muss ich jetzt nicht Auslandssemester machen." Äh, und so kam das alles so 'n bisschen zusammen.
Oh, wow. Ist okay. Spannend auf jeden Fall. Äh, da fallen mir gleich 2 Fragen ein. Die Frage Nummer eins mit der starte ich mal. Du meintest, äh, San Diego oder sowas könntest du dir nicht vorstellen. Was hat dagegen, also, was hat für dich dagegen gesprochen?
Ah, das war, glaube ich einfach dieses ich hatte wirklich ich hatte mega Glück im Leben, dass meine Eltern die Möglichkeit hatten, viel mit mir zu reisen. Und das heißt, ich hatte schon Amerika vorher mal gesehen und auch viele andere Teile, äh, der Welt und deswegen war das für mich so das war zu bekannt, glaube ich, ne? Das war so jetzt mal sehr salopp ausgerückt, so Deutschland auf Englisch, auch wenn es natürlich nicht so ist, ne? Aber es war halt so, die Leute sind <laughs> Ja, aber es waren halt so, die sehen aus wie ich, die essen halt ähnliches Essen wie ich, so ne? So an sich war es nicht dieses es war nicht dieses Aufregende, es war nicht dieses Andere. Und deswegen war das für mich so ich wollte wirklich ich wollte Abenteuer machen in diesem Auslandssemester.
Das ist ja 'ne gute Beschreibung. Deutschland auf Englisch ist geil für Amerika Das muss ich mir merken <laughs> Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall abenteuerlicher war. Da gleich meine nächste Frage, die ich, äh, da passend anschließen kann. Ähm, wie war denn das Le also jetzt mal klar die Uni. Ähm, w war das denn so wirklich da auch in so 'ner, ja, Kleinstadt oder Dorf, äh, irgendwo in Japan? Ähm, wie war das da so? Also das Leben einmal. Und war das auch so, wie du es dir vorgestellt hattest? Ähm, das würde mich total interessieren. Eben, weil du nicht in dieser ja, in den Hauptstädten warst.
Ja, also total. Also, es war wirklich dieses traditionelle japanische Leben, w wenn man das halt kennt. Also das für die ist das 'ne Kleinstadt. Das waren 200.000 Einwohner, direkt in den Bergen, also es war wirklich wi mehr so auf der ländlichen, äh, Seite. Auch wenn ich im Bus war, war ich auch wirklich der einzige, äh, Ausländer, also mit 'nem gewissen Form von Rassismus musste ich damals auch so 'n bisschen leben. Also die haben auch so 'n Wort, was 'n bisschen abfällig ist. Das heißt Gaijin, das bedeutet ü übersetzt so 'n bisschen wirklich Ausländer, was jetzt auch nicht unbedingt, ja, gut ist. Es ist nicht so es ist so 'n ähn also so 'n Zwischendrin und du wirst auch schon hier und da mal so bezeichnet. Aber wenn du halt wenn die dich häufiger sehen und wenn du halt auch mit ihnen Japanisch sprichst, dann fällt das alles komplett weg, weil dann sind die super interessiert daran, auch halt dich kennenzulernen. Und das Leben war wirklich so, wie du dir 's halt vorstellst. Also da haben die diese Onsen, also diese heißen Quellen, wo du so einmal in der Woche hingehst, um dich so gründlich zu waschen. Äh, wenn du essen gehst, dann haben die sozusagen auch diese Tatami-Matten ausgelegt, also diese Bambusmatten, wo du auf den Knien sitzt und sowas. Und diese ganze Mentalität, weil die halt nicht in dieser Großstadt waren, war auch wirklich dieses traditionell japanisch. Die hatten auch so diese boah, ich wüsste gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Donburi. Äh, das sind wie so Volksfeste, wenn ich das so sagen müsste. Also so richtig klassische Feste, wo die auch Sachen sowas wie Feuerfest, wenn ich das so übersetzen würde, wo die versuchen, so, äh, böse Ge Geister abzutreiben und Glück fürs neue Jahr zu wünschen, wo man sich so As Asche ins Gesicht schmiert und sowas. Und das konnte ich halt alles da mitmachen, was du halt in Tokio oder in Kyoto oder so wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher mitnimmst. Und am Ende war ich da schon wirklich so 'n Teil dieser Community auch so wir hatten dann irgendwann hatte man so seinen Ramen-Shop, wo der Besitzer dich kannte oder andere Restaurants oder der Friseur. Und das war schon was ganz Besonderes, wo ich auch jetzt immer vielleicht noch so diesen Restwunsch habe, mal doch nicht irgendwann, äh, dahin auszuwandern und da so mit der Familie zu leben.
Klingt auf jeden also, das klingt nach 'nem riesengroßen Abenteuer. Und, also, so wie du das erklärst, denke ich, dass du da auf jeden Fall auch die richtige Wahl getroffen hast, dass du sagst: „Okay, du bist jetzt nicht nach Tokyo oder sowas gegangen.“ Ich schätze mal, so Großstadtleben ist überall, äh, in etwa gleich. Also, dass du so wirklich diese traditionellen Seiten da sehen konntest, ist mega spannend. Und da hat auch irgendwie, ja, grade für so 'n Land, glaube ich, wie Japan auch irgendwie viel mehr Wert. Ähm, also das erzähle ich jetzt also so stelle ich mir das vor, so wie du das auch sagst. Ich war jetzt leider selbst noch nicht dort, aber, ja, also das äh, also es ist schon richtig, dass, ich glaube, Japan wirklich da so, ja, eigene Traditionen hat. Wenn du jetzt sagst, du hast die Asche da ins Gesicht geschmiert, ähm, finde ich mega cool. Äh, ich glaube, da hättest du auf jeden Fall weniger erlebt, wenn du jetzt in Deutschland in Englisch <laughs> gewesen wärst oder so. Ja, oder hier halt auch selbst in ich glaube in den Hauptst also in den Hauptstädten oder Goßstädten
Mhm. <laughs> Ja.
dass man da einfach, äh, ja dass es halt natürlich weniger Tradition ist. Das ist ja auch viel schnelllebiger. Hast du dich da mit den anderen Studenten mal ausgetauscht, die halt vielleicht eben in den Städten waren, wie deren, äh, ähm, Erlebnisse dort so gewesen sind?
Mhm. Hm, ja, also witzigerwei was witzigerweise. Aber es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Die hatten nicht dieses Japan-Erlebnis, so wie ich, sondern die waren viel isolierter, weil in Tokio auch die Leute einfach dieses Mindset haben, so, jeder lebt sein Leben. Wir sind alle so Arbeiterbienen. Also, da war nicht dieser Anschluss. Ähm, die Uni war halt auch viel, viel größer und für die war das wirklich so, die haben gesagt: „Es war halt cool, die ersten 1, 2 Wochen, wenn du so Tokyo erlebst.“ Das ist immer, wenn du noch nie in Japan warst, ist es halt wirklich so, wow, ja. Aber im Nachhinein haben die auch gesagt, die haben halt nicht so dieses Kulturelle mitnehmen können, wo ich mir halt gedacht habe: „Boah, ich habe 'ne komplett andere Erfahrung gemacht, als die.“ Und bei denen ist es wirklich so dieses, das war wie so Urlaub. Die haben 2 Wochen Urlaub gemacht und danach sind die einfach nur dem Unileben nachgegangen, weil die auch nicht so wie ich, äh das vielleicht noch als Anekdote, weil ich wusste, dass meine man muss am Anfang so 'n Japanisch-Test machen. Wenn m der zu schlecht war, konnte man gar keine BWL-Fächer nehmen, das wusste ich auch vorher. Deswegen wusste ich, ich muss so oder so den Sprachkurs machen, während die anderen ganz normale BWL-Fächer an der Uni gemacht haben. Das heißt, die haben gar nicht so Japanisch gelernt wie ich, was natürlich 'n krasser Vorteil bei mir war, weil ich dann auch Kanjis lesen konnte und Japanisch reden konnte. Das heißt, selbst mit der Oma, die ich irgendwie so am Fluss getroffen habe, konnte ich halt am Ende reden und das hat halt die Reise ganz anders gemacht.
Oh, das klingt so schön, wie du das zusammengefasst hast. Also klang also, ja, klang von dem, was du erzählt hast, wirklich nach 'ner Bombenzeit. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass du mir das erzählt hast. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich fast so 'n bisschen selbst im Fieber bin, mir das anschauen zu gehen. <chuckles>
<laughs> Ja, freut mich. Ja, danke, dass du hier so meine Nostalgie so wieder aufleben lassen hast. <laughs>
Ja, cool. Danke.